بُص بقى فكرة إن هُو إيه آآ، يكون إنسان طبعًا لو هاتكلّم بقى في الجانب الدنيوي يعني لأ، يكون شخص طَموح آآ، شخص آآ، يعني ما يقلِّلش مني ك كسِت يعني كإمرأة يعني، أ يشاركني أ همومه ويشاركني أفراحه آمم، يعني ي أحِس إن في دور مهم، يعني إن هو مش مجرّد إنه هو بيتجوّزني وخلاص وخلا لأ ي مشاركة بقى اللي هو اللي ي يعني فعلًا حلاوة الجواز بقى، إن هو يكون في
امم. بس هي صِفات والّا والّا متطلّبات؟
هي للأسف بقِت متطلّبات لأن هي ما بقِتش موجودة <giggles>
إمم. صح. لأن دي أساسيّات الجواز، ما هو ما هو أنتِ متجوّزة ليه وهو متجوّز ليه؟ يعني فبالتالي حد موجود فده ح ده ده المغزى من من الجواز والّا إيه رأيِك؟
بالضبط، هي ال ي عارف، للأسف زي ما أنت قُلت في الأول، إحنا العصْر بتاعنا مختلِف تمامًا، فالحاجات الأساسية ما بقِتش موجودة، فبقِت متطلّبات، ده اللي صعّب موضوع الجواز، يعني ده اللي صعّب، أو حتى ده اللي أدّى لفكرة الطلاق الكتير اللي بتحصَل دلوقتي
إمم. إمم. صح. إمم.
ما فيش توافُق خالص، إمم.
شكْلِك كده عندِك تجربة، احكِ لي عليها بقى.
آه، أنا حقيقة فعلًا عندي تجربة <giggles> عندي تجربة سابقة <giggles> من جوَّه <giggles>
امم، واضح كده الكلام طالِع يعني من القلب والصميم زي م آه <chuckles>
آآ والله آه، أنا كان عندي تجربة سابقة مع خطيبي السابق يعني آآ، والله هو شاب محترَم وخلوق ويعني مش هاقدَر أقول أي حاجة آآ تعيبه يعني ولكن آمم، آآ، الفكرة إن عايزة أقول لك إن في الأول أ أ هي رحلة خطوبتي ما كانتش طويلة يعني ما يقارِب السنة.
حلو. امم. هو كده مش طويل؟ <chuckles>
أ أ ما هي ما كمِّلِتش يعني، ما يقارِب، يعني آآ التعارُف وال قراية الفاتحة والخطوبة كانت
حلو. بس ما تعرفوش بعض قبْل كده، صح كده الأول؟ آه، أوكي، حلو. تمام.
لأ، آه، بالض يعني كلّ ده في سنة، أقل من السنة كمان.